Ya, gün içerisinde bu aralar böyle kendimi çok fazla yorgun, çok fazla bitkin hissetmeye başladım. Aslında, hani, bu zaman zaman yaşadığım bir problem bu, sebebini de biliyorum. Eee, bu öğünlerde olmasa bile, hani, ana öğünlerde çok fazla sorun yaşamıyorum çünkü biraz daha, böyle, sağlıklı öğünler yemeye dikkat ediyorum. Ama mesela diyelim sabah, işte, kahvaltımı güzel bir şekilde yapıyorum, işte, öğle yemeğini çok fazla yapmamaya tercih yapmamayı tercih ediyorum. Biraz daha, böyle, eee, araya boşluklar katmaya çalışıyorum çünkü, böyle, çok fazla sık yemek de istemiyorum ama, işte, artık 3.00'te 4.00'e kadar, böyle, çok fazla midem kazındığı için o aradaki boşlukta, ara ara boşluklarda, böyle, normalde ben, eee, böyle, ufak, böyle, sağlıklı atıştırmalıklar yapsam ne bileyim, böyle, bir kuru yemiş yediğimde falan kendimi nispeten biraz daha iyi hisseden biriyim. Ama, işte, oraya ne zaman, eee, çikolata, bisküvi ya da ne bileyim çayın yerine, böyle, kek tarzı, kahvenin yanına, böyle, bir çikolata tarzı, işte, ne bileyim, pasta tarzı, bu tarz, böyle, bir şeyler girse, yani, biraz daha şeker oranı yüksek sağlıksız, böyle, gıdalar girdiğinde bu sefer, hani, diyorum ya, kendimi ne sağlıklı hissediyorum ne de vücudumu sağlıklı hissediyorum. 2 türlü de, işte, benim için, böyle, kötü bir, eee, durum içerisine girm girmiş oluyorum. Bu yüzden, böyle, şey, eee, artık, böyle, daha, böyle, rutini biraz daha oluşturmam açısından biraz daha, böyle, sağlıklı atıştırmalıkları, eee, hem böyle keşfedip hem de, işte t hayatıma sokmam açısından, böyle, senden, böyle, biraz, böyle, bilgi almak istedim. En azından, böyle, içimi dökmek istedim çünkü bu benim için biraz dert oldu açıkçası. O yüzden, böyle, varsa birkaç tane tavsiyen, senden tavsiyeler bekliyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm, anladı Hımm, tabii, tabii, anladım. Eee, ya, birçok insanın aslında gün içinde zaman zaman kendini hissettiği bir durumdan bahsediyorsun çünkü eli kolayca, eee, daha basit atıştırmalıklara gitmesi insanın, eee, çok mümkün. Emm, yani, bir de tabii çok fazla caydırıcı var. Ya, süpermarkete bir giriyorsun, değil mi? Sağlı sollu koridorlar, böyle, cı şeylerle bö ımm, işte, paketli, eee, lezzetli kim bilir içinde ne kadar çok o Çin tuzu denilen glutamat ekli, <tsk> ımm, bir sürü, eee, gıdalarla dolu ama tabii besleyici değerleri düşük. Ü çoğunun şeker oranı çok yüksek. Çoğunun içerisinde bir sürü ekstra katkı maddeleri var vs. vs. Dolayısıyla kaygını çok iyi anlıyorum. Iıı, enerjini düşürmesinin de, eee önce haylice yükseltip sonra da şak diye düşürmesini de gayet iyi anlıyorum bu tip gıdaların. Şimdi, dedin ki, eee, "elim gidiyor bunlara" Biraz şeyden bahsedebilir misin? A bu, ııı, sözünü ettiğin atıştırmalıklar, eee, neler? Yani, hangi atıştırmalıkları daha sık tüketiyorsun? Böyle, cips, gazlı içecekler, bisküvi falan gibi şeyler mi yoksa başka türlü şeyler mi? Biraz bunlardan bahseder misin?
Maalesef. Kesinlikle ya. Evet ya. Çok fazla. Anladım. Tabii, bahsederim. Aslında, şey, eee, sorun, eee, benim için çok yerinde oldu çünkü hem böyle biraz daha kendimi, eee, sana anlatırken, böyle, biraz daha kendimi görmüş olacağım. Yaklaşık sanırım 2-3 aydır bizde bende şöyle bir gereksiz ya da atıyorum sağlıksız diyeyim, eee, bir rutin oluştu. Benim normalde iş yerime ben çok fazla yoğun bir insanım. Bu aralar biraz daha az yoğun olduğum için e, çok fazla çay ve kahve yapılıyor ve o çay ve kahvenin yanında sürekli, işte, ama ben tarafından ama, işte, iş yeri diğer arkadaşlarım tarafından böyle bisküvi olsun, tamam mı, ondan sonra bir çikolata ya da belki, işte, biraz daha sanki bunlara göre biraz daha normalmiş gibi, işte, birinin arkadaşının evinden getirdiği, işte, belki özel bir kek yapmış oluyor. Biraz daha, böyle, belki pasta yapmış oluyor. Sanki, böyle, pa belki paketli gıdalar kadar bunlar zararlı değildir ama sonuçta, işte, evde yapılmış pasta da nihayetinde pastadır diye düşünüyorum. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Ondan sonra, yani, hani, böyle hamur işleri olduğu da oluyor. İşte, abur işleri olmazsa abur cubur paketli gıda olduğu da oluyor ama, yani, şey, o öğünlerde i yapt i vücuduma giren en sağlıklı şey çay falandır. Onu da işte şekerli tüketmemeye çalışıyorum. Şekeri kısmaya çalışıyorum biraz daha böyle, hani, atıştırmalıkları dengelemesi açısından. Yani, genel olarak böyle bir atıştırmalık düz düzenim var diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, anladım. Bu aslında daha çok evde değil de iş yerinde yaşadığın bir şey, değil mi?
Yani, şöyle, eee, iş yerinde, hani, evde de aslında bu sorunu yaşıyorum. Evde de sürekli sağlıksız böyle atıştırmalıklar tüketiyorum mesela ama genel olarak, böyle, iş yerinde olduğum için, iş yerinde daha büyük bir problem. Ama şöyle örnek vereyim, eee, cumartesi, pazar evdeyim ama cumartesi, pazar da, işte, dediğim gibi mesela s belki uyanmam 1-2 saat geç oluyor. İşte, kahvaltımı güzel yapsam bile, o diğer 16:00-17:00 sularındaki, o yemek yemeye kadar, o aralarda ara arardaki kısma, işte, belki bu sefer çubuk kraker ekliyorum. Eee, ne bileyim, kola ekliyorum. Markete giriyorum, işte, o an böyle canım ne çekiyorsa, zaten, işte, genelde doğum dolmuş oluyor, dolap dolabım da dolmuş oluyor. Dolabı açıyorum, dolap zaten minik bir süpermarket gibi oluyor. Oradan, işte, hangisi hoşuma gidiyorsa, oradan seç seçmece yapıyorum. Onları tüketiyorum, yani, genel olarak haftanın 7 günü böyle bir sorunum var diyebilirim, evde de iş yerinde de.
Hı hı. Hı hı. Evet. Eyvah. <chuckles> Hı hı. Evde de iş yerinde. Tamam. 1 soru daha sormak istiyorum. Peki, bu yeme içme durumuyla ilgili olarak vücudunda, ııı, yani, dedin ki, "enerjim düşüyor." Bunu anladım ama aynı zamanda fiziksel olarak da bir olumsuz bir şey görüyor musun? Bir değişiklik, kilo alma, yağlanma, belli bölgelerde yağlanma, işte, ne bileyim, hareket kısıtlılığı falan gibi bir şey görüyor musun?
Tabii ki. Anladım. Ya, kilo sorunum yok. Hani, o konuda, böyle, biraz mutlu bir insanım. Hani, ş en azından şanslı bir insanım. "Ne kadar yesem de böyle kilo almıyor" denilen insan, eee, kategorisindeyim. Hani, o yüzden herhangi bir sıkıntım yok fiziksel olarak ama fiziksel olarak şöyle bir, eee, durum oluyor. İşte, belki vücudumda bir yağlanma ya da, ne bileyim, bir kilo alma gibi sorunlarım olmuyor ama şeyi net bir şekilde hissediyorum. Muhtemelen kan şekerim bir anda yükselip sonradan da aşağı böyle indiği dönemde oluyor, muhtemelen. İşte, kendimi mesela, ne bileyim, atıştırmalık yerken buluyorum. Sonra bir yarım saat falan, kendimi çok yüksekte ve iyi hissediyorum bir yarım saat kadar falan. Yerken zaten mutluyum. Bunu anlatmama gerek bile yok. Ondan sonra, yarım saat sonra, 40 dakika sonra muhtemelen kan şekerim normal seviyeye indiği için, bu sefer, böyle, ne bileyim, daha böyle bir mahmur oluyorum. Daha böyle bir uyuşuk hissediyorum. Böyle, başım falan dönmüyor açıkçası. O konuda da yine şanslıyım çok şükür ama, böyle, bir dediğim gibi, böyle, bir kendimi deyim yerinde ise, böyle, "salak" gibi hissettiğim oluyor, yani. Onu diyebilirim.
Güzel. Hı hı. Evet. <chuckles> Hımm. Estağfurullah. Hımm, anladım. Eee, o birazcık tabii şey yapıyor olabilir, hakikaten, beyin sisi gibi bir şey, yani, beyin sisi daha ciddi bir şey ama, eee, sözünü ettiğin o böyle mahmurluk hâli, eee, enerjinin ani yükselip ani düşmesinden kaynaklı, kan şekerindeki şeker oranının, ııı, eee, dengesizliği. Eee, bu da aslında, evet, rahatsızlık verici bir şey. Peki, ımm, ha 1 soru daha sormak istiyorum, ya, ııı, tam olarak anlayayım diye. Bu atıştırma esnasında, eee, aslında acıktığın için mi yapıyorsun bu atıştırmayı yoksa o yediklerinin tadını, eee, "ay canım şunu çekti", "ay şu ne güzeldi", "ay, işte, hani, şu en son yediğim, bilmem ne" işte, o paketlilerden her neyse, eee, "canım ondan çekti, 2 tane ağzıma atıvereyim" gibi mi? Yani, bir açlık var mı orada yoksa tamamen duygusal bir dürtü ve o dürtünün verdiği tatmin olma hissiyatı mı?
Maalesef. Tabii ki. Anladım. Sorunu hem çok iyi anladım hem de yine çok güzel bir soru. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eee, aslında atıştırmalık yemek istediğim için atıştırmalık yemiyorum. Karnım acıkıyor aslında veya atıyorum, kendime, şey, eee, şöyle şartladığım için işte, eee, yemeği biraz daha böyle aralara böyle mesafe boşluk bırakmak istediğim için en azından böyle bir kafam var. Niye bilmiyorum. İşte, o araya bir şey yiyesim geliyor. Karnım acıkıyor. Aslında orada böyle diyorum ya; böyle bir şeyler koysam, yerin ne bileyim, meyve olur, sebze olur, yani, herhangi bir şey koysam yine böyle aslında kendimi bir şekilde, eee, olağan o an tolere edebilirim ama diyorum ya, bir şey yeme ihtiyacı duyuyorum. Hani, atıştırmalıktan ziyade ya da ne bileyim büyük bir öğünden ziyade, hani, karnım net bir şekilde acıkıyor hissediyorum. Ben biraz sanki atış karnım karnı açlık hissi, atıştırmalıklarla bastırıyor veya geçiştiriyor gibiyim sanırım.
Hı hı. Evet. Tatmin. Hı hı. Hıı. Anladım. Evet. Eee, tam da aslında anlamak istediğim buydu çünkü kendin söyledin. Aslında, belki de, eee, o açlık hissini sağlıklı bir şeyle, eee, dengelesem, eee, o esnada o paketli gıdalara ya da o abur cuburlara ihtiyaç duymayacağım, dedin. Şimdi sana şöyle 1-2 önerim olacak. 1'incisi eve mümkün olduğunca bu sözünü ettiğin, eee, paketlileri almak yerine, eee, taze meyve, eee, sevdiğin meyveler ve taze kuruyemişler. Yani, eee, işte, kavrulmamış badem daha hani, eee, sağlıklı olabilmesi için, eee, ceviz, eee, fındık, fıstık gibi şeyler, eee, bunlardan ve belki biraz da hani, eee, kuru ııı, işte, kırmızı meyveler, eee, hani, kurutulmuş meyveler, incir, eee, kayısı falan gibi hem ne mide dostu hem bağırsak florası için de uygun olan hem de, eee, aslında, eee, işte, eee, bir sürü, ımm, kaliteli yağlar da içeren, eee, dolayısıyla, aslında bedenine iyi gelecek olan ve eee, üstelik de böyle paketlerce yemene gerek olmadan, sadece arada bir ağzına birkaç tane attığında o duygusal, aaa, yeme dürtüsünü kontrol altına alacak olan iyi gıdalar, eee, koymanı, eee, önereceğim. Yani, o paketlilerden vazgeçip onların yerine elinin altında, hemen canın istediğinde, eee, bir dürtü hissettiğinde, karnın acıktığında, eee, böyle, hani, bir şey yiyeyim, ağzıma 1-2 bir şey atayım dediğinde, eee, bunların, ııı, yerini, eee, hani, ötekilerin yerini bunlarla doldurmanı önereceğim. Bu senin için yapılabilir bir şey mi?
Evet. Evet. Evet. Evet, ya. Anladım. Evet. Yapılabilir bir şey sadece şu konuda çok fazla böyle şey yapamadım, yükselemedim. Kurutulmuş meyveleri, eee, bir kenara bırakıyorum. Çünkü kurutulmuş meyvelerle fazla aram yok. Ama, hani, şey çok mantıklı geldi, işte, bazı sevdiğim meyveler var, işte, muz olabilir. İşte, bu aralar, işte, muz, hani, en azından markette falan biraz daha iyi bir muz en azından bulabiliyorum. O yüzden de cazip geldi, direkt aklıma muz geldi. Muz olabilir, işte. Elma olabilir. Yeşil elmayı, mesela, çok severim. Yeşil elma, muz gibi, işte, meyvelerden bunu seçebilirim. Kuruyemişlerden de dediğin gibi badem biraz daha sağlıklı dedin, değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet.
Hah. Süper. Eee, badem çok severim bu arada. Onun dışında, işte, eee, kaju severim, işte, fıstık severim. Bunları böyle biraz daha böyle hayatıma böyle yavaş yavaş böyle sokmaya çalışsam, işte, meyveler ve, işte, kuru yemişlerle falan hem, işte, bağırsaklarım için hem böyle zihnim için böyle bu bana iyi gelir gibi hissettim ben de açıkçası. Bir de şey peki, mesela, bunu, yani, evde bir şekilde hallederim bunu. Bu arada mark şey, eee, evimdeki o küçük süpermarket dolabını da kesinlikle böyle imha ediyorum. Onu da yavaş yavaş bitireceğime kap kaf kafasına büründüm seninle konuştuktan sonra. Peki, iş yerinde acaba bunu, eee, böyle bir plastik kaba falan mı koysam? O konuda böyle verebileceğin bir tavsiye var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Elbette var. İş yerinde bir böyle güzel bir, mesela, kavanozun içine koyup bunlardan karışık sevdiklerinden, eee, kavanozun içine koyup masanda tutarsan böyle o gözün döndüğü esnada muhakkak bir şişe su da yanında olsun. Eee, çünkü bazen de, aslında, susadığın hâlde kendini aç hissedebiliyorsun. Beyin sinyal gönderiyor. Oysaki tek istediğin su, yani, vücudun ihtiyacı olan şey su oluyor. Onun için bir şişe su ve bir böyle güzel renkli belki bir kavanozun içinde de bolca bu, ııı, sağlıklı, ııı, kuru yemişlerden olursa, eee, o dediğim gibi her dürtülmede 1 tane ceviz ağzına atsan belki, eee, aslına bakarsan ne canın çikolata isteyecek ne o ikram edilen keklerden isteyecek. Belki ofisteki bu anlamda kültürü de değiştirebilirsin.
Çok güzel. Evet, evet. Hı hı. Evet. Evet, vallahi, şey, iyi ki konuşmuşuz, seninle konuşmak çok iyi geldi. Verdiğin tavsiyeler için teşekkür ederim.
Rica ederim ne demek, kendine dikkat et. Hoşça kal.
Hoşça kal.